ال ال المعايير آآ أولًا العِشرَة. العِشرَة وال وال والتعاملات المختلفة في جوانب الحياة المختلفة، هي اللي ممكن تحدد الشخص ده صديق والّا معرفة والّا والّا والّا زميل والّا والّا هيبقى ت هيبقى ترتيبه إيه في حياتك.
دي حاجة من الحاجات، تمام. أيوه.
آآ ف أعتقد إن أكتر حاجة لازم الواحد ياخد باله منها إن هو بينقي أصدقائه و <tsk> المواقف اللي بتعدّي بيهم.
موقف لسّه كنت هاقول لحضرتك كده.
آه، المواقف و وقت العلاقة بقى لكم قد إيه تعرَفوا بعض، آآ تربيته نشأته آآ أفكاره مبادئه ح حاجات دي
آه، دي حاجة مهمة جدًا، إن هو يكون متربي فعلًا، حاجة مهمة جدًا.
دي بتفرق.

طبعًا.
والّا ما لكش مصلحة مع حد أو مش هنقول مصلحة يعني إن هو <laughs>
لأ أكيد بالذات في بالذات في بالذات في موضوع وجود صديق في حياتك بيحب الأكل وكده، دايمًا واخدك في سكّة الأكل ده ده أساسي موجود، وكمان الأكل بيا بي بيزوّد السعادة وبيقلل الضغط، فضغط ضغوط اليوم فده أكيد برضه بيضيف سعادة في اليوم، وجود الأصدقاء عمومًا من الحاجات ال اللي ما أعتقدش إن الإنسان ممكن يعيش من غيرها أصلًا يعني، لو أنت ما عندكش أصدقاء
أكيد مش طبعًا، يعني الواحد لمّا حتى هاقول له ه آآ، لأ عندي كتير طبعًا في ش
ده تبقى مشكلة كبيرة جدًا، دي تبقى مشكلة كبيرة ج أنا باتكلم في العموم مش بس عليك يعني أنا أعتقد إن الأصدقاء دول وجودهم أساسي في حياة البني آدم، و وتأثيرهم كبير جدًا ف
لا، لأ، آه أها.
في حياتنا يعني. و
أنت عارف مثلًا لمّا الواحد بيكون آآ في غُربة كده، وما بيلاقيش حد جنبه، أكيد بيبقى مزاجه م وحِش جدًا، والّا أنت رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟
امم. ده حقيقي.